آآ كنت عايزة أفضفض معاكِ في موضوع كده، بصراحة مضايقني أوي، لإن أنا، أنا باحب النوم أوي، أوي يعني أنا ش النوم ده بالنسبة لي حاجة مقدّسة، بس أنا مؤخرًا بقى عندي صعوبة في النوم رهيبة، بسبب إن أنا طول الوقت قلقانة، وعمّالة افكّر في حاجات كتير يعني عايزة أعملها و وحاجات آمم عليَّ المفروض اعملها، فالموضوع صعب أوي دلوقتي، فكرة إن أنا مش عارفة أنام دي، مش عارفة أصلّح الموضوع إزاي بصراحة.
بُصّي أكيد هي حاجة يعني صعبة ومُرهِقة، إن أنتِ تكوني آآ عندِك مشكلة في النوم، وبسبب تفكير في حاجات مُقلِقة، وخصوصًا إن أنتِ شخص بيحب النوم أوي يعني آآ، بس يعني قولي لي مثلًا، أنتِ الأفكار اللي مثلًا بتيجي لِك قبل النوم ومش بت بتأثّر على نومِك ده، آآ بتكون يعني عن اليوم عمومًا والّا مثلًا حاجات آآ قديمة بت بترجَعي تفكّري فيها دلوقتي، والّا مثلًا بتفكّري في المستقبل وحاجات لسه بتخطّطي لها، يعني طبيعة الحاجات الأفكار دي بتكون إيه؟
إمم. بُصّي، لأ هو أنا طول يعني أنا طول عمري د دماغي على طول شغالة، بس أنا باحب النوم فبانام يعني ما بيهمنيش، بس الفترة دي بقى آمم، يعني في شوية ديون كده موجودة ف فمضايقاني شوية، اللي هو اح يعني المفروض أ أسددها إمتى، هاسددها في ميعادها والّا لأ؟ آآ، في برضو أ ولادي صغيّرين أوي، فطول الوقت نومهم آآ، مُقلِق كده بيصحوا كل شوية، فأنا لو صحيت آه، فأنا لو صحيت ما باعرفش أنام تاني على طول.
مُتقطِّع.
في شوية حاجات كده مدربكة دماغي الصراحة اليومين دول، فمخلّياني م يعني هابقى متعصبة بقى, يعني هابتدي أفقد شوية شعوري بإنه أنا م آآ، راكزة كده وهادية، فاهمة؟
بُصّي، أنا حاسة بيكِ أوي، آآ، الموضوع أكيد مرهق أوي، وإن أنتِ تبقي عاوزة تنامي بس دماغِك مش سايباكِ آآ، ت براحتِك وتنامي كويس، آآ، وكمان عندِك ولاد صغيّرين فهُم بيصحوا بيصحوا أكيد كتير كل شوية ونومهم مُتقطّع، فبالتالي برضو أنتِ نومِك مُتقطّع ومش عارفة تنامي وقت آآ، كتير على بعضه، وكمان دي حاجة بتخلّي أصلًا النوم ممكن آآ، ما تعرفيش ترجعي تنامي تاني بعد ما تصحي.
ف بالضبط، آه آه.
فأنتِ طيب أنتِ بالنسبة للأفكار مثلًا، أنتِ بتحسي إن هي بت ب أفكار كتيرة والّا هو بس موضوع ال الديون ده هو اللي بيكون آآ قالقِك يعني و وبييجي لِك وقت النوم بس؟
آه، هو زي ما قُلت لِك، هو مؤخرًا كده المشكلة دي م يعني عاملة لي قلق كده في دماغي شوية، لإن أنا مش باحب أنا مش باحب فكرة الديون أصلًا، وأنا بقى كنت مضطرة مؤخرًا إن أنا أستلِف حاجة عشان كان موقف يعني صعب وكان طارئ، و وحدِدت ميعاد مُعين إن أنا أسددُه وكده، وأنا مش عارفة أنا هالتزم بده والّا لأ، ولو ما التزمتش هتبقى بالنسبة لي كارثة، لإن أنا زي ما قُلت لِك أنا أصلًا ما باحبش السلف، ففكرة إن أنا استلفت وكمان مش هاسدد في الميعاد فدي كارثة مُصيبة بالنسبة لي، فالموضوع بقى اللي شاغلّني أوي إن هو آآ لازم أكون المبلغ ده موجود قبل كمان يعني قبل قبل ميعاده، عشان أ أديه للشخص اللي أنا أخدته منُه، دي أ أكتر حاجة عاملة لي دلوقتي مشكلة، والحاجة التانية بقى زي ما قُلت لِك إيه فكرة ال ضغط اليوم بقى، ضغط اليوم مع الولاد والمسؤوليات و و وإن هُم كل ما بيكبروا كل ما المسؤوليات بتزيد، ف ف فاللي هو حاسة إن أنا باصارع كده في خلال اليوم، فباجي طبعًا أول ما أجي أنام أنا دماغي شغالة، أنا ممكن عينيا تبقى خلاص هتنام وتقفل، أنام مثلًا نص ساعة أصحى أن أصحى آآ كأني نِمت مثلًا 7 ساعات من كُتر ما أنا حلمت مثلًا عشرُمِية حلم في ال في النُص ساعة دي، من كُتر ما أنا مش نايمة مرتاحة فاهمة؟
أيوه، هو بُصي حاسة بيكِ جدًا، يعني ومش غلط كمان إن أنتِ دماغِك تكون <clears throat> مُشوَّشَة، أنتِ برضه بتتعرضي مثلًا ل آآ ل لضغط طول يومِك، و وأنتِ عندِك مشكلة أو أو حاجة مسببه لِك برضه ضغط في التفكير اللي هي م موضوع الديون، وإن أنتِ إزاي هتسدِّدي آآ و وإن أنتِ شايلة مسؤوليّة إن أنتِ مش حابة كمان إن أنتِ تتأخري، وإن هي هتبقى حاجة بالنسبة لِك صعبة أوي، آآ وكمان مسؤوليّة الولاد والبيت و وكل حاجة تخُص الولاد أنا يعني هي بتكون مسؤوليّة تقيلة شوية، آآ فال مش مشكلة إن أنتِ تكون دماغِك مُشوَّشَة، المُهم بس إن أنتِ تعلميها إن هي تِهدى تدريجيًا يعني فاهماني؟ آآ فأنتِ مثلًا آآ أب ممكن شكل يومِك بيكون صعب، فأنتِ خلال اليوم ده ما فيش وقت تهدي فيه أعصابِك، والّا أنتِ بتدخُلي السرير وأنتِ أصلًا كده مُشوَّشة وما هدِّيتيش نفسِك في أي وقت في اليوم؟
ف امم. امم. امم. امم. لأ بُصّي، أنا أ قبل النوم بالذات باحب يعني باحب يبقى في وقت معيّن كده لنفسي أول ما الولاد بيناموا. باحب أوي أقعد أتفرّج على حبّة حاجات كده أنا بابقى دايمًا متابعاها. يعني بيبقى في مثلًا فيلم معيّن نازل السنة دي، أو مسلسل متابعاه أو حاجة كده. فباحب دايمًا أتابع الحاجات دي. وباتفرّج على حاجة لحد ما عيني ييجي فيها النوم. عشان ما أفكّرش في حاجة. يعني باحاول أشتت ذهني من فكرة إن أنا مش بافكّر في حاجة لأ، أنا أنا متابعة أحداث معيّنة بتحصل، وبادخّّل نفسي فيها أوي لحد ما أنام. دي الحاجة تقريبًا الوحيدة اللي أنا باعملها في خلال اليوم يعني بالليل قبل ما أنام. عشان أنام شوية أهدى يعني ما أبقاش بافكّر وكده.
طب هي خطوة كويسة. يعني أنتِ برضه جسمِك محتاج أمان كده قبل ما يحتاج إن هو ينام و آآ ده شيء يعني أنتِ بتنبّهيه بيه آآ مع الوقت، و وبت ب بتخلّيه ياخُد تخلّي عقلِك ياخُد باله من من حاجة زي دي. أ بس أنتِ برضه قولي لي، أنتِ بتستخدم بتستخدمي الموبايل قبل ال قبل النوم آآ وب يعني الشاشات عمومًا، يعني أنتِ بس بتتفرّجي على حاجة، فبرضه بتتعرّضي للشاشات بس الموبايل كمان بتستخدميه، والّا لأ أنتِ مش بتستخدمي موبايل قبل النوم؟
إمم. آه طبعًا ده إدمان التليفون ده. وخصوصًا قبل النوم كمان. أنا باحِس إن أنا باعمله كنوع من أنواع المُفَكأ ام يعني المكافأة بالنسبة لي، إن أنا بعد بقى ضغط اليوم وكده إن أنا قعدت بقى ريَّحت على السرير ومسكت التليفون بقى واقعد أعمل scroll، واسمع شوية Reels، واسمع أغاني. اللي هو كإني فعلًا باكافئ نفسي فاهمة؟ ف وطبعًا أنا عارفة كويس أوي إن هو يعني ما ينفعش خالص قبل النوم. بس بس ما عنديش ما عنديش أوبشن يعني <chuckles> أنا باحبه.
أيوه فاهماكِ. أيوه أنا فاهماكِ أكيد، وأ حاسّة بال بال بالموضوع برضه إن هو أنتِ يع مضغوطة طول اليوم فأنتِ محتاجة تمسكي الموبايل بقى يعني ما خلاص محرومة منّه تقريبًا آآ طول اليوم. آآ بس أنتِ طيب قولي لي، يعني في حاجة معيّنة أ جرّبتِ إن أنتِ تعمليها علشان آآ تحاولي ي جودة نومِك تكون أحسن أو تعرفي تنامي كويس، والّا أنتِ ما جرّبتيش حاجة قبل كده؟
إمم. بالضبط، بالضبط. والله جرّبت، وفي حاجات نفعِت بس أنا كنت باحس الموضوع نفْسي أكتر، يعني مش مش ذِهني فاهمة؟ يعني أنا زي ما قُلت لِك، أنا باحب النوم أوي، وباعرف أنام في أي حِتَّة، في أي وقت، وعدد ساعات كبير جدًا، لدرجة إن جوزي كان بيحسِدني قبل كده في وشي <laughs> يقول لي: "أنتِ بتنامي كميّة نوم أنا مش باعرف أنامها." فاللي هو يعني بيدّيها لي في وشي كده، فجاية دلوقتي باقول له أنت مبسوط بقى إن أنا ما بانامش دلوقتي، أنت مرتاح نفسيًا كده؟
حاسس إن أنتِ بقى زيه دلوقتي، يعني أنتم الاتنين مش بتناموا كويس.
آه، آه، لإن هو حبيبي ما بينامش خالص، طول الوقت عنده أرق وكده. فأنا بالنسبة له كنت يعني شخص، أنا ممكن باقول لِك أنا في يوم قعدت نمت فيه 16 ساعة مُتواصل. وهو مش عايز يصحّيني، بس هو خا كان خايف إن أنا مُت والّا حاجة، أنتِ يعني ت أنا أنا حتى ما باتحرّكش على السرير، أنا ناي نايمة، يعني ثابتة في موقعي ما باجيش لا شمال ولا يمين
يا نهار أكيد. أيوه بالضبط، ما هو أكيد حاسس إن ده مش طبيعي، وخصوصًا إن شخص عنده أرق ف فده بالنسبة له يعني حاجة مش طبيعية خالص.
بالضبط. آه. آه، بس، فباقول لِك أنا آه جرّبت في الفترة دي، جرّبت شويّة حاجات كده فيتامينات كده سب شَبه الماغنيسيوم وحاجات شَبه كده، هي الصراحة هد يعني هدِّت عضلاتي أكتر وخلّتني، خلّت جسمي هو اللي ينيّمني بالعافية، مش يعني حتى لو أنا عايزة أصحى ما باصحاش. بس حسّيت إنه أنا ح يعني أنا لو أ ال ال المشكلة دي عدّت، اللي أنا بافكّر فيها ممكن ما احتاجش كل الحاجات دي وأدخّل حاجات معينة ك كيميا معينة في جسمي، ممكن ما ابقاش محتاجاها أصلًا فاهمة؟ لإن أنا مش من الناس برضه اللي بت اللي مؤمنة بموضوع إنه لو دخّلت chemical معيّنة أو كيميا معيّنة في جسمي، أيًا كانت بقى من أي نوع من أنواع الدوا، أنا هاستفاد، أنا باشوف إن أنا هاتضّر أكتر ما استفاد. بس اعتمدت عليها شوية.
أنا فاهماكِ. اهم.
آآ علشان أبقى هادية تاني يوم، عشان أنا لمّا ما بانامش كويّس؛ باقوم تاني يوم بقى متعصبة. لو لو يعني باتخانق مع دبّان وشي فاهمة؟ مش عايزة حد يكلمني.
أكيد ومعاكِ أيوه معاكِ ولادِك برضه مش عاوزة تكوني متعصبة عليهم أنا فاهمة ال
بالضبط ما ينفعش خالص يعني، أنا أنا أفتكر مرّة قُلت لابني، ابني ده صغنن قُلت له ه هاف ها هافرتك وشَّك، يعني إبعد عني عشان ما فيش مشكلة تحصل.
لأ، بالضبط لأ، لازم تكوني ما علشان كده أ جسمِك ليه حق وعقلِك كمان محتاج إن هو يرتاح، فعلشان ده ما يضرّكيش أكتر، قِلّة النوم تضرِّك في إن أنتِ أ في تعاملاتِك مع ولادِك وإرهاقِك، ده هيكون كل حاجة هتبقى ضغط من جميع الاتجاهات يعني، آآ، فأنتِ تعرفي أصلًا آآ أنتِ أحسن حاجة إن أنتِ محدّدة برضه ال المشكلة وعارفة إن برضه عندِك سبب معيّن، اللي هو ال الديون دي برضه هي اللي موتّراكِ أو بتخلّي فيه آآ الفكرة دي هي اللي دايمًا بتتردّد على دماغِك وقت النوم. فأنتِ آآ بت بتواجهيها، يعني أنتِ لازم تواجهيها إن هو أنا عارفة المشكلة وعارفة ال ال الفكرة دي وعارفة إن أنا عليّا ديون معيّنة وأنا مرتّبة نفسي إن أنا هاعرف أعمل كذا وهاعرف أسدد ده و و ومحدّدة مواعيدي، ده هيخلّي دماغِك ممكن تهدى شويّة، آآ مش كل شوية ت ت تقلقِك بالأفكار دي. وكمان أنتِ تعرفي إن الموبايل أصلًا قبل النوم بالتحديد يعني بي بي بيخلّ بيأثّر إن أنتِ ما تعرفيش تنامي أكتر، فأنتِ لو عندك مشكلة أنتِ كده بتزوّديها. يعني ال الإضاءة بالضبط، إضاءة الموبايل وال والحاجات اللي هي النقاشات بقى والreels والحاجات اللي بتشوفيها قبل النوم فت فتخلّي دماغِك، عقلِك، بالضبط، يشتغل ويفوُق أكتر، فده برضه هي هيكون أصعب شوية إن أنتِ تعرفي تدخُلي في م مود النوم يعني. أنتِ محتاجة بالضبط إضاءة خفيفة مش حاجة كده تشربيها كده ت تهدّي أعصابِك آآ حاجات يعني، أهم حاجة إن أنتِ قبل النوم أو خلال يومِك تدّوري على حتى لو 5 دقايق مش محتاجة فترة طويلة، إن أنتِ ت تفضّي دماغِك من أي أفكار مزعجة آآ، أي حاجة حتى كنتِ المفروض تعمليها ومأجّلاها فكّري فيها علشان الأفكار دي ما تتراكمش عليكِ كده قبل النوم وتشغلِك وتضّيع النوم من عينيكِ أو ت ت ت تخلّي إن أنتِ مثلًا عندِك أرق أو ما تعرفيش تنامي يعني جربّي إن أنتِ ت تعملي مثلًا ال الحاجات دي أو تهدّي أعصابِك كده قبل النوم وشوفي هيفرِق معاكِ ولا لأ؟
بالض بالضبط. إمم. إمم. بالضبط. إمم. عندِك حق. صحيح، عندِك حق. بتفوّقني أكتر. إمم. لأ عندِك حق. إمم. لأ هو أنتِ عندِك حق فعلًا، هو أنا بس عايزة أقول لِك مجرّد الفضفضة كده معاكِ ريّحتني يعني، أنتِ زي ما قُلتِ فعلًا أنا عارفة المشكلة فين وعارفة إنها لو خلْصِت هابقى مرتاحة، بس كنت محتاجة أتكلّم يعني، محتاجة أتكلّم معاكِ. اللي هو حد يحسّسني إن أنا طبيعية، يعني ما فيش مشكلة في الموضوع. فحقيقي أنا ارتحت أوي بالكلام معاكِ وأكيد لو في أي حاجة تاني هاجي لِك على طول. شكرًا.
أكيد أنا معاكِ في أي وقت يعني وهاسمعِك في أي وقت.